ใช่ ๆ ครับ อันนี้ อันนี้แค่เฉพาะจากหัวหน้านะ เขาก็จะแบบว่ามีเป้าให้เราเนาะ แล้วก็คาดหวังว่า เราจะต้องทำให้ได้ทุก ๆ เดือน อย่างเงี้ยครับ ความกดดันมันก็จะวนมาแบบนี้เรื่อย ๆ ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน อย่างเงี้ย เอ่อ ก็มีน้อง ๆ เพื่อนร่วมงานน่ะครับ เขาก็คาดหวังว่า จะให้เราเป็นที่พึ่ง อะไรแบบเนี้ยนะครับ เพราะเราทำงานมานานเนาะ แล้วในส่วนของลูกค้าอีก ก็มีอีกนะครับ ก็คือลูกค้าก็มักจะคาดหวังกับการให้บริการของเราอยู่แล้ว คาดหวังส่วนลด คาดหวังโพรโมชัน อะไรอย่างเงี้ย อืม คือแบบทุกด้านเลยอะครับ ใช่
อะฮะ อืม ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงบ้างเอ่ย? อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ อืม ทำไม ทำไมเพื่อนร่วมงานถึง เขาถึงมาคาดหวังให้เราแบบเป็นที่พึ่งอะคะ เพราะว่ายอดนี้เป็นแบบ เป็นกลุ่มเหรอคะ?
อา จริง ๆ จะมี 2 ยอดนะครับ ก็คือยอดรายบุคคล ก็คือยอดแยก อันเนี้ย ก็คือแบบว่าจะเป็นของใครของมันเนาะ ก็จะแบบว่าไม่ ไม่ค่อยเท่าไร แต่ว่ามันก็จะมียอดประจำแผนกด้วยอะนะครับ ตรงเนี้ยก็จะ ช ต้องช่วยกันทำแบบว่า 3-4 คน อย่างเงี้ย แล้วเราก็เป็นเหมือนแบบว่า เอ่อ คนที่อยู่นานที่สุดเนาะ น้อง ๆ ก็เลยแบบว่า ถ้ายอดทีมแบบว่าไม่พออะครับ น้อง ๆ ก็จะแบบว่าคาดหวังแล้วว่า เราจะต้องตามลูกค้ามาซื้อของให้ได้เงี้ย แบบกดดันเหมือนกันครับ อืม
อ๋อ อือฮึ อ๋อ แบบนี้นี่เอง อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> อืม แบบนี้นี่เอง แล้วอย่างพวกเรื่องโพรโมชันนะคะ ที่บอกว่าทางลูกค้าเขาก็จะคาดหวังพวกโพรโมชัน หรือว่าของแถม หรือว่าคุณภาพของ ของสินค้าจากเราอะค่ะ คือเราสามารถคิดโพรโมชันได้เอง หรือว่าเราต้องทำตามที่เขาแบบกำหนดไว้เหรอคะ?
อืม

อา มันจะ เอ่อ เราจะคิดโพรโมชันเองไม่ได้นะครับ มันก็จะมีโพรโมชันของบริษัทมาให้อะเนาะ แต่ว่าในแต่ละรอบเดือน ก็อาจจะมีแบบโพรโมชันเป็น 10 อย่างเลยนะครับ แต่ละอย่างก็แล้วแต่กลุ่มสินค้าไปอีก อะไรอย่างเงี้ยเนาะ บางทีลูกค้าจะซื้ออะไร อย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องลองหาว่า เอ่อ ลูกค้าอะจะได้ส่วนลดมากที่สุดจากโพรโมชันไหน แล้วก็ลูกค้ามีแต้มสะสมในบัตรสมาชิกไหม เผื่อจะเอามาเป็นส่วนลด อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วความคาดหวังของลูกค้าอีกอย่างหนึ่ง ก็คือด้วยเราขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะเนาะ พวกเหล็ก พวกปูน เงี้ยครับ เขาก็จะคาดหวังเลยนะ 100 ทั้ง 100 เลยว่าแบบขอจัดส่งเร็ว ๆ นะ คิวจัดส่งขอเร็ว ๆ หน่อย แต่ว่าบางทีเราก็ทำไม่ได้เนาะ เพราะว่ามีลูกค้าคิวก่อนหน้า เขาซื้อเอาไว้แล้วเงี้ย เขาก็ต้องได้ก่อนตามลำดับ ใช่ไหมครับ ก็เนี่ยหนักใจเลยครับ หนักใจมาตลอดเลย
อะฮะ ค่ะ อ๋อ อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วแบบนี้อะค่ะ มันพอจะมีช่วงที่แบบบางเดือนที่เราทำไม่ได้ตามเป้า แล้ว แล้วเราเนี่ย รับมือกับความคาดหวังนี้ยังไงอะคะ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเอ่ย?
เจออยู่เรื่อย ๆ เลย อะ นะครับ ก็คือถ้าเดือนไหนอะเนาะ ที่แบบ เอ่อ เริ่มรู้สึก ถ ถ้าสมมุติสิ้นเดือนวันที่ 30 ใช่ไหมครับ ถ้าสักวันที่ 25 เนี้ย เราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่า เดือนเนี้ยเราจะทำถึงหรือไม่ถึงอะเนาะ ก็ต้องเตรียมตัวเลยนะครับว่า เอ่อ เราจะต้องทำรายงาน รายงานเป็นเรื่องราว เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่า ทำไมถึงทำยอดไม่ได้ อืม ลูกค้ายาย รายใหญ่ ๆ ที่อยู่ในมือเนี่ย เอ่อ ได้โทรติดต่อ แล้วก็ไปเสนอขายของหรือยัง อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็คือแบบว่า ละเอียดเลยครับ ก็คือต้องเอาไปพูดในที่ประชุม ต่อหน้าทุกคนหลาย ๆ แผนกเลยครับ ถ้าแบบว่าเหตุฝน ผลมันฟังขึ้นเนาะ เราก็จะโดนด่าน้อยหน่อย แต่ถ้าเหตุผลเราอะ มันฟังดูประหลาด ๆ หรือว่าดูไม่มีหลักฐานอะไรที่มันจับต้องได้ อย่างเงี้ยครับ เราก็จะโดนด่าค่อนข้างหนักเลยครับ <chuckles>
โอ๊ย <chuckles> เครียดแย่เลยอะ อืม ค่ะ อ๋อ อือฮึ ๆ ค่ะ อ๋อ มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ โอ๊ย เครียดจัง แล้วการทำ report แบบนี้อะค่ะ คือเราทำคนเดียว หรือว่ามีทีมช่วยเราด้วยไหมคะ? เพราะว่าเห็นว่าแบบมัน ทำแยกเลย? อือ
ทำแยก <chuckles> อ๋อ ใช่ครับ ก็คือเราทำแยกตาม ตาม เอ่อ เหมือนแต่ละคนเนาะ เขาก็จะโยน target ให้ในแต่ละเดือน อย่างเงี้ยครับ ใช่ แต่ละคน น ของเราถ้า ถ้ายอดเราตก อย่างเงี้ย เราก็ต้องเตรียมแล้ว เตรียมแบบว่าเข้าประชุม 3 ชั่วโมงเลยนะครับ มันจะมีวันหนึ่งตอนสิ้นเดือน <chuckles> เราก็แบบ "อะ อธิบายมาซิ ทำไมไม่ได้?" อย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะมีการเทียบยอดเดือนนี้ของปีที่แล้วด้วยนะครับว่า "เอ๊ะ ปีที่แล้วยอดขายเติบโต ทำไมปีนี้ตกล่ะ?" เราก็ต้องมีเหตุผลให้เขาอะเนาะ อืม
อ๋อ ของใครของเขา อย่างนี้ใช่ไหม? อืม อือฮึ อ๋อ <giggles> อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แบบเนี้ยเข้า เข้าใจเลยว่าแบบว่า ถ้ามันเกิดขึ้นมันทำไม่ได้ มันจะต้องเครียดมากแน่ ๆ อ่ะค่ะ แล้ว แล้วคุณจัดการกับความเครียด แล้วก็แบบ
โอ้โฮ
ความคาดหวังตรงนี้ยังไงอ่ะคะ ว่าแบบจะ heal ใจตัวเองยังไงเอ่ย?

คืออย่างเรื่องใหญ่ ๆ แบบเนี้ยค่ะที่เขาคาดหวังให้เราทำ อย่างเช่น แบบชีวิตเราเลยในการทำงานหรืออะไรแบบเนี้ย เราเลือกที่จะปฏิเสธอย่างประนีประนอม แล้วมัน มันมีเรื่องไหนบ้างไหมคะ? ที่แบบว่ามันเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่เราสามารถยอมทำตามสิ่งที่เขาคาดหวังได้น่ะค่ะ มันพอมีบ้างไหมเอ่ย? ที่ผ่าน ๆ มา อืม
อืม โอ้ จริง ๆ มี มีเลยครับ ยิ่งตอน เอ่อ ตอนช่วงสอบราชการนั่นแหละครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการสอบราชการอย่างเดี๋ยวนะ ยังมีเรื่องอื่น ๆ ด้วย คือที่บ้านจะค่อนข้าง เอ่อ หัวโบราณนะครับ อนุรักษ์นิยมนิดหนึ่ง ก็คือแต่งตัว อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่งตัวแบบว่า เอ่อ อย่างบางทีมันมีกางเกงยีนแบบทรง baggy อะเนาะ แบบใหญ่ ๆ ขากอง ๆ ใช่ไหมครับ เราก็ซื้อมาใส่ อะไรอย่างเงี้ยนะ ที่บ้านก็จะแบบ เอ่อ ไม่ค่อยชอบอะครับ บอกว่า "มัน มันไม่สะอาด มันสกปรกนะ เห็นไหมขากองลากพื้น" ไรเงี้ย แบบบอกให้เราแบบไม่ต้องใส่ อะไรแบบเนี้ยครับ แล้วก็จะมีแบบว่าพวกเสื้อ crop อะนะครับ ที่แบบว่ายก ยกแขนขึ้นแล้วมันจะเห็นเอวอะเนาะ อันเนี้ยที่บ้านก็แบบไม่ชอบให้ใส่นะครับ รู้สึกว่า เอ่อ เขาบอกว่า "เหมือนคนบ้าอะไร เหมือนคนไม่เต็ม" อะไร อย่างเงี้ยนะครับ <chuckles>
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม อืม เป็นเรื่องของ passion อะเนาะ กับยุคสมัย <chuckles> อืม
อืม ใช่ ๆ แล้วเราก็แบบว่า อะ แต่ว่าอันนี้มันเรื่องเล็ก ๆ ไงครับ แค่แต่งตัว อะไรอย่างเงี้ย เราก็ "อะ ก็ได้" สุดท้ายช่วงนั้นเราก็แต่งตัวค่อนข้างจะแบบโบราณ ๆ นะครับ แต่เราก็ไม่ค่อยซีเรียสมาก ก็ อะ ก็ให้ เขาสบายใจไป อืม
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ฟังดูนี่แบบคุณเป็นคนที่จัดการกับสถานการณ์ที่แบบถูกคาดหวัง หรือว่าความกดดันที่เข้ามาสู่ตัวเอง แบบจัดการได้ดีมากแล้วก็ประนีประนอมให้กับสถานการณ์ผ่านไปได้ดี เก่งมาก ๆ เลย อะค่ะ อืม ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่ แบบ มาเล่าให้ฟัง เราก็รู้สึกว่าแบบ อืม ค่ะ ยังไงเอ่ย?
โอ๊ย ขอบคุณมากครับ ก็รู้สึกว่าจริง ๆ อะ อืม รู้สึกว่าจริง ๆ อะ เหมือนการประนีประนอมอะครับเรารู้สึกว่า เป็นเรื่องสำคัญนะ ยิ่งแบบว่าในครอบครัววัฒนธรรมไทยอะเนาะ เพราะว่าจะแข็งมาก อย่างเงี้ย แล้วก็มันจะกลายเป็นแตกหักกันมากกว่าอะครับ อืม
อืม ค่ะ จริงค่ะ อืม ใช่ค่ะ ได้เลย เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ ค่ะ <chuckles> ค่ะ สวัสดีค่ะ
ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ โอ้โฮ มา ได้มาแชร์ สนุกมากเลยครับ